Ah, paano ka nakikipagtulungan sa ibang artist, 'no? Para mas, mapaganda yung ah, proyekto mo?
Hmm, ah, siguro regarding kasi sa career ko, na tinatahak ngayon, since then naman, ah, graduate kasi ako ng Entrepreneurship. So, parang more on to business talaga, yung naging career ko. So, na-align naman ako, do'n sa marketing side. So, ah, ka pagdating sa mga ganitong ano, ah, projects, it's more on, parang, ah, may experience na collaborating on other artists, especially do'n sa ih kapag kasi gumagawa ka ng isang, ah, project bilang isang marketing, siyempre ano, eh, iba't ibang tao ang katulong iba't ibang tao yung katulong mo diyan, para makagawa ng output.
Hmm. Ah. Mhm. Totoo. Oo. Oo, pero ayan, ah, sino yung unang, ah, nagpro-propose naman no'ng idea? At tsaka, paano paano niyo yung ah, inaayos yung concept kapag ganyan?
Mhm. Ah, normally the idea start with the marketing team, do'n muna siya. So, parang, ah, mag-uusap muna yung, ah, ah, marketing team, magme-meeting muna, ilang meeting muna yan. Then, kailangan muna kasi mag-ano tayo, ma mapunta tayo sa kung ano ba tay a ano ba dapat yung, um, kailangan nating, ah, mai-connect sa ibang tao pagdating sa project na 'to. Kung ano ba yung output na gustong maisip or makita ng ibang tao, na very relevant do'n sa business na ano, na, na kung nasaan kami. So, parang una, meeting muna siya, tapos, um, more on usapan, finalization ng mga bagay-bagay, tapos diyan na din papasok yung, sino ba yung mga makatulong natin outside our team. Diyan papasok yung mga creatives, photographers, artist, yan, diyan na papasok. So, siyempre, um, nag-aano pa yan, research pa yan. So, normally, matagal matagal bago ano, bago mabuo ang isang proyekto kasi, ah, do'n pa nga lang sa meeting and sa finalization ng ideas, inaabot siya ng 1 month. So, gano'n, oo, gano'n siya katagal.
Mm. Mhm. Oh, oo. Mhm. Oo. Hmm, ayun, matagal nga, 'no? Pero ano yung usually ano, 'no, mindset niyo kapag, yan, umpisa ng project or nagme-meeting pa lang. Ah, mas open ba kayo sa ibang ideas, o mayro'n na rin kaagad kayo na-vision na, sinusunod talaga, 'no, sa team niyo or sa company mo dati?
Mm, ako siguro ano, since, yung idea nga eh, nagsisimula kay marketing, so, it's more on, kung ano yung mga ideas, no'ng team. And then, mini-make sure na mini-make sure palagi na, 'di ba, kapag naman nagbibigay ka ng ideas, iba-iba 'yan, eh. So, para ma-collect mo yung mga ideas na 'yon, kailangan, kailangan agree yung lahat sa mapapagdesisyonan or sa magiging takbo no'ng project na 'yon. Kasi, by the end of the day, kasi kung magkakaroon ng problema or hindi, kailangan alam ng lahat kung paano susolusyunan 'yon. So, ah, ayun, batuhan lang ng mga, ah, batuhan lang ng mga ideas, batuhan lang ng mga kung anong mga dapat gawin, tapos kapag na-collate lahat ng ideas, do'n kami magde-decide kung ano ba yung mga dapat na kung kung ano ba yung goal natin. So, ah, actually, wala pa talaga siyang goal, 'pag gagawa kami ng ideas, yong team, it's more on, um, parang from the scratch talaga siya. So, do'n do'n sa process ng pag-uusap, do'n pa lang siya nagkakaroon ng goal, do'n pa lang siya nagkakaroon ng target market, do'n pa lang siya nagkakaroon no'ng mga gano'ng ano, no'ng mga gano'ng, um, details, kumbaga.
Mhm. Hmm, 'yon nga ano, mm. Mhm. Mhm, mm. Oo, pero, ayan 'no, sa palagay mo, 'no, ano yung, ah, pinakamahalagang ingredient, 'no, para mas maging okay yung calo collaboration niyo, 'no, ah, mas maging successful, yung magiging project, kapag ganyan, 'no?
Mm. I think, it's more on communication talaga. Kasi, um, kailangan mo kailangan ka ding maging ano, ano bang tawag dito? Um, kailangan mo din, sabihin ng maayos yong mga instructions, kung ano ba dapat yong mga gusto mo, kung ano bang output, yong mga gusto mong makita para yong mga kino-collaborate mo, like yong photographers, yong mga different artist, alam nila, kung, ga kung pa'no gagawin yong output mo. Kasi if hindi mo i-co-communicate yong mga ideas mo sa kanila, so, parang hin hindi nila alam, kung saan ka kukuha or more or less mas tatagal mab maibigay yong output no'ng project kasi, um, parang laging revisions, gano'n. So, do'n na papasok din, na importante din talaga yong communication, ah, within the team and outside the team. So, kailangan talaga align yung goals, kahit sa ano, kahit sa artist, kailangan align yung goals ng business, ng company, para alam yung ano, yung output na mailalabas.
Mhm. Mhm. Mm. Mhm. Oo, 'no. Pero ito 'no, nakaranas ka na ba nung, ah, nag-iba yung, ah, final output 'no, sa initial idea? Ah, paano rin nag-e-evolve yung mga ganyang concept 'no, na habang nagko-collaborate kayo, ah, na nag-iiba talaga yung final output.
Mm. Ah, okey. So, ah, bale kasi ang final approval kasi no'n lagi, yung parang CEO, kung do'n parang do'n lagi siya 'yung final approval. If sa tingin niya, ah, okey na 'yon or may kailangan pa bang i i-adjust, kasi it's more on parang ke ‘pag branding kasi ano eh, parang on a deeper level kailangan, ah, yung color, yung ginagamit niyo na I mean, yung ginagamit niyo na message, yung ginagamit niyo na, um, kahit nga yung simpleng, ah, typography kailangan, ah, nakaka-connect pa din sa brand. So, dumadaan siya sa madaming revisions, 'pag gano'n. Hindi siya 'yung parang unang gawa, approve agad. So, parang laging may ko unang gawa, magko-comment, may mga comment yung mga CEO's and then after no'n, babalik ulit sa amin 'yon tapos do'n mangyayari 'yung revisions. Tapos dito sa revisions na 'to, ito a inside the team, may nangyayari pang revisions. So, parang, ah, parang, <tsk> um, it took a light a lot of time talaga kasi kapag hindi mo alam 'yung ginagawa mo.
Hmm. Hmm, mm. Mhm. Mm. Oo. Tsaka sobrang dami ng dinadaanan 'no, mhm.
Yes, madami dinadaanan. Tsaka kapag hindi mo talaga hindi talaga communicated well, yung mga ideas, yung mga gusto mong gawin, hindi hin hindi mo mai-ilabas yung output na gusto mo. 'Yon yung parang nagiging problema kasi minsan talaga, na communication din talaga yung nagiging problema.
Mm. Pero ayun 'no, hindi rin naman, ah, talaga mawawala ‘no, may mga 'onting hindi pagkakaintindihan, ‘di ba? Sa minsan, sa mga directions, sa mga creative, ah, designs. Ah, paano niyo nire-resolve ‘yong mga ganyan na conflict 'no, na hindi naapektuhan naman ‘yong mga professional tsaka personal relationship no'ng isa’t isa?
Mm. I think, ah, ‘kay ang kailangan lang kasi talagang sabihin lagi sa mga katrabaho, at the end of the day, ang pagkakamali, ah, ang pagkakamali na nagagawa is sa trabaho lang, hindi mo pwedeng personalin. Kumbaga, trabaho lang, trabaho lang tayo, eh. So, kailangan mong i-accept kung may mga pagkakamali kang, ah, nagagawa. And thankful naman ako kasi ‘yong mga naging ka-team ko from before, very open naman sila pagdating sa mga feedback. Pero ‘yong feedback kasi iba din kapag artist na. Kapag magfi-feedback ka kasi sa artist or 'pag magbibigay ka ng, ah, ng parang, ah, I mean, ng mga bagay na gusto mong gawin, 'pagka ang kailangan kasi detailed, eh. Kasi hindi hindi mo pwedeng sabihin sa kanila na, ano, eh, na parang, ah, hindi mo pwedeng targetin ‘yong parang emotion nila. So, it's more on, kailangan detalye ‘yong mga bagay na gusto mong ga ah, ibigay sa kanila, or kahit man kahit sa konting feedback lang. Ah, for example, di mo pwedeng sabihin na, "Ang pangit naman ng kulay nito." Kailangan mong sabihin na, "Hindi hindi tugma ‘yong kulay na ‘to, na Pantone," ‘yong mga gano’ng details. "Kasi ginagamit namin mga light colors," mga gano’n. "So, kailangan i-adjust natin ‘to into dark," mga gano’n. So, unlike do’n sa inside, sa marketing team na parang it's more on parang ay kilala niyo na kasi dapat ‘yong ano, eh, ‘yong parang, ‘yong isa’t isa, eh. So, kapag kilala niyo na ‘yong isa’t isa, hindi mo naman kasi kailangan an
Mm. Hmm. Mm. Oo. Pag Oo, tama, 'no. Okey lang magsabi ng direkta, 'no, kapag ganyan.
Oo, diretso. Kasi kapag sa mga artist, fini-filter kasi ‘yan, eh, kasi hindi namin collabora collaboratong, ah, collaboratong, collaborating kami with them. So, hindi talaga sila part ng company. So, it's more on parang detailed feedback. Pero kapag inside the team lang ‘yon, direct feedback talaga, gano’n.
Mm. Oo. Oo, eh, may mga times ba na may mga talaga naka-collaborate kayo na 'yung nahihiya or kayo sa team nahihiya na magbigay ng negative feedback o hindi talaga puwede 'yung mga ganiyan na mahiya sa mga ibang feedback, 'no? Talagang kino-communicate niyo talaga 'yong criticism kahit na 'yon na constructive.
Mm. Mm. Yes, kailangan kasi ano eh, parang, ah, sinanay ko 'yong team ko na kapag may nakikita kayong mali kasi meron ako ah, nag-manage kasi ako ng team ng marketing. So, before so parang ako may nakikita ako na alam kong tama na, pero, oo, tama na or okey na, pero 'yong iba, iba 'yung tingin nila na mali pa din. So parang it's more on if may nakikita kang mali kahit hindi ko nakikitang mali i-feedback mo, ilabas mo. Kasi hindi naman tayo pare parehas ng ano eh, ng mata, 'di ba? So, gano'n ka-open gano' ka-open 'yong team namin so parang, uhm, kahit 'yong mga nasa kahit 'yong mga hina-handle ko na team 'yong mga marketing assistant mga gano'ng posisyon, sobrang ano nila confident magbigay ng mga feedback. Kasi 'yon, tinatanggap ko as a good feedback basta mas makakabuti talaga sa company pero if yung feedback will, ah, 'yong parang kailangan i-communicate directly sa artist, hindi ko hinahayaan 'yung mga nasa lower na posisyon na mag-direct feedback sa artist kasi do'n magkakaroon ng miscommunication minsan. Kumbaga kumbaga ano kumbaga, kung magko-communicate na lang 'yong nasa kunwari ma marketing manager na lang directly do'n sa mga artist para mas ano, mas, hmm, naguguluhan din kasi 'yong mga artist, eh, pag iba-iba 'yung nag-fi-feedback sa kanila, eh. So ako collate ako ng feedback, tapos ako 'yong magpa-process no'ng feedback. Ako 'yong mag-aayos into one thought tapos 'yon 'yong sasabihin ko sa artist.
Mhm. Mhm. Mhm. Ayan, tama. Mhm. Mm, totoo. Mhm. Hmm. Pero ayon 'no? Sino usually 'yong nagiging ah, mediator naman sa team niyo 'no, sa mga ganiyan, 'no, 'yong, ah, mga feedbacks na ganiyan, ah, ikaw rin ba or, ah, may, ah, person ka rin na naghahandle ng mga ganiyan?
Gano'n. Um, actually ako kasi ano, eh, nung marketing manager kasi ako before, parang sobrang ano ako, eh, ma ma-handle talaga ako ng mga ganiyang feedback, eh. So parang if meron kang ibibigay na feedback, don't say it sa katrabaho mo
Hmm, mm.
about sa project, sabihin mo agad sa'kin directly para magagawan natin ang paraan, kasi ako lagi 'yong kapag kapag may problema gawan agad ng paraan, hindi na para palakihin pa 'yong problema na hanggang sa mga magiging personalan na. So, ang maganda kasi direct na sa akin 'yong feedback and 'yon naman din ang maganda sa mga naging katrabaho ko no'n before confident sila magsabi ng feedback. So, which is feeling ko din kaya madali ding natatapos 'yong mga project kasi, um, walang nahihiyang magsabi kung may mali, or hindi maganda, or pangit yung pagkakagawa ng artist. Ah, 'yon may iba't-iba naman kasing feedback na natatang kailangan mo lang kasi siyang balansehin kung ano ba yung katanggap-tanggap sa hindi. Tapos kapag nabalanse mo na 'yon as a marketing manager, communicate mo sa artist.
Mhm. Ah, I see. Oo. Oo, yan nga, eh. Mhm. Mhm. Ayan oo, iba rin talaga 'no kapag, ah, talagang in-sync 'yong, ah, isang team, no? Kahit na ayan mahirap, is sobrang dali lang kasi may mga ways na para, ah, mas ma-lessen 'di ba, 'yong, ah, mga ah, mga revisions, mga gano'n. Ah mm.
Yes. Mm. Totoo. At saka ano, at saka importante sa team na y alam nila 'yong ginagawa nila. Kumbaga kumbaga ano, hindi mo kaila hindi mo kailangang from time to time ulitin 'yong mga 'yong mga sinasabi mo sinasabi mo or 'yong mga instructions mo, kasi kapag ganiyang mga project may deadline 'yan, eh. So the more na, the more na, um, hindi may isa kang ka team na hindi alam yung ginagawa or hindi hindi mo naga-guide ng maayos, magiging malaki 'yong epekto no'n sa project, ma-de-delay, kahit 'yong mga maliliit na bagay lang na, ah, na ano ba 'yon, na nagiging cause ng delay malaking bagay na 'yon.
Mhm. Mhm. Oo, 'yon nga rin eh. Pero ito 'no, may mga, ah, usually, ah, rules ka ba or boundaries na nilalagay 'no, kahit sa team niyo lang bago magsimula 'yong project para, ah, mas, ah, maintindihan nila ganiyan na at mas maging smooth 'di ba, 'yong magiging project niyo?
Mhm. Mm. Ako kasi di ah, ah, sinasabi ko lang palagi sa team ko 'pag nagmi-meeting kami, they need to be present. Hindi puwedeng, ah, hindi puwedeng ang iniisip nila agad, eh, 'yong, ah, y 'yong hindi pa namin nagagawa. Kasi kapag gano'n, 'yon 'yong mga time na nag-o-overthink 'yong isang tao, eh. Kumbaga, um, hindi mo pa nga nagagawa o hindi mo pa nga nasisimulan, nag-iisip ka na agad ng negatibo. So, kung ano lang 'yong ginawa namin no'ng araw na 'yon, kung ano lang napag-usapan ng mga araw 'yon, 'pag nag-meeting kami, kung anong menga mga task na na-i-communicate 'yon lang muna ang gagawin. Kasi ayoko din kasi na ano eh, na na-bu-burnout 'yong team ko, eh, o kaya na-o-overwhelmed sa mga ano, sa mga instructions. And then, siguro ang pangalawa, kailangan aligned kami kung ano ba talaga 'yong goal no'ng gagawin naming project. And pangatlo, dapat alam namin kung kailan ang deadline, palagi. And pang-apat, dapat alam namin 'yong role ng isa't-isa. Hindi kasi puwedeng ano eh, hindi kasi puwedeng, um, gawin mo 'yong
Mhm. Mm. Ayan. Tama, 'no. Ay, oo. Mhm. Mhm.
Ayoko kasi no’ng ano, eh,'yong parang, um, kunin mo ‘yong trabaho no’ng isa, kasi hindi niya magawa. Hindi kasi puwedeng gano’n, eh. So, kailangan kung ano lang talaga ‘yong task na binigay sa‘yo, ‘yon ‘yong gawin mo. Kung hindi niya nagagawa, guide him, pero huwag mong tutulu guide him, ‘yon na ‘yong pinaka-help mo. Pero not totally kukunin mo ‘yong task na binigay sa kaniya.
Oo. Oo. Ayan nga, 'no. Pero ano, ‘yong mga nagiging strategy mo din, ‘no, kasi di naman mawawala may, ah, member ka na talagang, ayan na nawawala sa motivation, ganiyan. Ah, paano mo siya mamo-motivate naman na, hindi naman nagiging pushing, 'yong lalo na, 'pag malapit na rin ‘yong deadline?
Yes, oo. Mm. Mm. I think, ano, kausapin lang talaga ng maayos lalo na 'yong mga Gen Z ngayon. ‘Pag hindi mo kasi sila ‘pag hindi mo kasi sila kinakausap ngayon, parang, eh parang ano na sila, eh, parang nag-o-overthink na. Tsaka madali silang ma-overwhelmed. Hindi ko naman s in a negative way, siguro gano’n na talaga ‘yong, generation ngayon. Pero, kausapin mo lang sila ng maayos, ipaalala mo lang sa kanila kung ano ba ‘yong goal no'ng project niyo. Tsaka tulong-tulong lang lagi, ‘yon naman.
Ayon nga, eh. Hmm. Mm, ayun, ah, maraming salamat dito sa kuwentuhan natin, ah, at sa oras mo.
Mm. Walang anuman, maraming salamat din sa oras mo. Ako nama'y, lagi labis ding natuwa.